Parang ganyan, nakikita ko siya along, um, s Taguig, ganyan Taguig area. Ayan sabi ko, Ay, ang ganda naman, pwede pala 'to. <laughs> Pero.
Oo. Ah, oo, oo, oo, totoo. Mm, <smacks lips> pwede naman pala, 'no, na i-incorporate 'yung gano'n sa ano sa makabagong ano.
Oh. Teknolohiya, mga bago
Hindi, makabagong mga imprastraktura, 'di ba? Hmm.
Oo, 'yan. So ako, tingin ko dahilan bakit nalulubog kasi 'yung ano, eh, 'yung unang-una, 'yun 'yung basura.
Hmm. Hmm, totoo.
'Di ba, parang napaka ang mga Pilipino ngayon, napaka-careless nalang, eh, kung magtapon ng basura? Parang.
Mm. Hmm. Totoo.
Na mapapailing nalang ako. <laughs> Parang kahit sa ano, sa sa ano to, sa sasakyan 'di ba, sa bus, sa mga public ano, 'yung pinagkainan nila, nandun lang din. So 'ayan, parang ano, ah, isa 'yan sa mga ano, 'di ba, ang importante diyan 'yung carbon dioxide? Carbon dioxide is eh, kung puro basura naman ang nalalanghap ng ating ano.
Oo. Totoo po 'yun. Mm. Oo. Oo. Oo. Oo. puro ano carbon monoxide. Oo, mm.
Oo, 'di ba? Oh, 'di ganyan wala tayong puno, deaths din tayo kasi hindi walang nag-fifilter sa pollution, eh, 'di ba?
Hmm. Hmm, hmm. Totoo po 'yun, Mm, talagang ano eh.
Ay 'yung ano, <tsk> 'yun 'yung at tsaka alam mo ba? um, eto tingin ko ha, 'yung pag dito sa, ah, sa Metro Manila, 'di ba. Ah, napansin mo walang puno, walang ganyan kasi nga puro bahay, 'di ba? So 'yung mga generation ngayon, hindi na nila alam kung ano ang itsura ng puno ng aratilis, puno ng duhat, puno ng atis.
Oo. Mm. Mm, oo. Ah, oo. Mm. Ay oo, 'no? Oo 'no, parang ang tagal ko na rin din nakakakita ng puno ng aratilis.
Ay talaga?
Oo, pero naabutan ko naman siya 'no dati nga meron kaming puno ng aratilis dito sa bahay.
Oh, d'i ba? Tapos meron pa, puno ng makopa. <chuckles> Yan.
Oo. Oo, susungkit ka lang dun, eh. Oo, makopa din. Oo, ang tagal ko ng hindi nakakain ng makopa.